Mmm. Jadi, kayak benar-benar ngikutin kondisinya aja ya. Kalau misalnya teman-teman enggak bisa join, ya udah berarti kan kayak gantian aja gitu ya liburannya. Oke oke. Nah, Kak, nah terkait yang tadi ya, yang refleksi ketika Kakak tuh nyasar gitu, selain, eee, tadi kan <clicks tongue> kayak bawa powerbank tuh harus ya. Jadinya keharusan gitu, kalau misalnya, Kakak ada alternatif lain gitu, misalnya apa sih kira-kira yang bakalan dilakuin gitu, kalau misalnya kekurangan baterai atau handphone-nya mati gitu?
Mhm. Betul. Mhm. Iya, betul. E Hmm, mhm. Hmm. Mmm, ya paling aku nyari penduduk setempat, yang sekiranya bisa bantu ya, dan kalaupun memang ada pihak keamanan kayak security ataupun polisi di sekitar sana, kita kayak tanya ke mereka aja, karena mereka kan pasti mau menunjukkan jalan yang benar ya, karena mereka kan petugas. Karena mungkin, kalau kita nanya ke warga lokal, mungkin ada yang kurang berkenan, yang kayak aku bilang tadi. Atau kayak mereka pun juga enggak tahu jalan, jadi takutnya malah nunjukin jalan yang salah gitu loh.
Mmm. Mhm. Hmm. Tapi, Kakak pernah ini enggak, kayak kepikiran pake offline map gitu loh kayak peta, yang biasanya kan di s apa di bandara suka ada heeh benar. Kayak di bandara kan suka ada peta kan yang dari kertas gitu kan.
Mhm. Kayak Dora. Enggak sih, enggak sih, aku enggak kepikiran yang kayak gitu-gitu, Kak. Karena itu ribet banget pasti, aku enggak mau. Mhm.
Oh, k Iya sih. Kalau zaman dulu pasti kan kayak, setiap kali kita ke bandara gitu pasti ngambil kan, petanya takutnya, eee, apa tersesat gitu kan, takutnya nyasar juga.
Aku enggak pernah sih kebetulan. <laughs> Jadi enggak tahu. Iya jawa angkatan aku udah ada maps jadi, kamu enggak pernah lagi yang kayak gitu-gitu.
Oh, karena mungkin udah ada teknologi ya Mmm.